Eee, yani, o yönden bakınca evet, çok çok iyi oldu bence çıkması. Onun dışında uygulamalardaki eee, lerle konuşulması hâlâ ben benim çok ön yargılı olduğum ve bir noktada, eee, tersi olabilecek ya da sonuçların çok tersi, eee, çıkabilecek gibi hissettiğim bir alan. Çünkü aslında, eee, terapistler ne kadar, eee, objektif olsalar da ya da tepki vermeseler de genel olarak, eee, karşımızda bir insan oluyor ve o insana anlatıyoruz ve, hani, onun getirdiği bir güven var bence aslında. Emm
Hı hı. Evet. Hıı. Evet. Ha! Eee, ama galiba orada küçük bir yanlış anlaşılma olabilir mi? Eee, bu, ııı, özellikle yeni nesil, işte, eee, bir sürü de programa, eee, şey olan, ııı, sponsor falan da olan, ııı, hani, birazcık reklam iletişimini daha çok sosyal medya üzerinde sponsorluklar üzerinden de yürüten, eee, birtakım, eee, o, eee, dediğin uygulamaların içinde, eee, aslında bire bir, eee, insan psikologlar var. Yani sen oradan insan psikolog seçiyorsun yoksa, eee, yani uygulama diye uygulamanın kendisi psikolojik destek veren bir yapay zekâ ya da, eee, en azından benim sözünü ettiğim, az önce sana örneklerini verdiklerim, Heltia falan gibi bazı, ııı, markalarla uygulamalar var. Bunların içinde zaten aslında profesyonel, eee, mesleği psikolog olan, ııı, kişiler var. Onlardan seçiyorsun. Hı hı.
Evet. A! Anladım. Eee <chuckles> Hı hı. Hı hı. Anladım. Orada evet, birazcık, aaa, farklı uygulamalardan bahsediyor olabiliriz. Benim dediklerim tamamen, eee, bir, hani, yapay zekâyla sohbet üzerineydi. Eee, orada tabii ki farklılık olduğunu düşünüyorum ama bir terapistle, bir psikologla ya da bir psikiyatrla, eee, görüşme şansı elde etmek internet üzerinden, belki uygulama üzerinden de çok daha, eee, büyük faydalar sağlayabilir uzun dönemde.
Evet. Yapay zekâ, anladım, elbette. Hı hı. Hı hı. Evet. Hıı, evet. Anladım, fikrini anladım. Peki, eee, çok teşekkür ederim. Çok hoş, çok güzel bir sohbetti. Çok içtenlikle kendi yaşadığın, ııı, biraz da zor da olan bir deneyimi paylaştın. Eee, yeri gelmişken yaz konusunda, ııı, alanında oldukça uzman olan Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu'nu da anmış olduk. Eee, çok teşekkür ediyorum tüm anlattıkların için, eee, sağ ol.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet.